ดีค่ะ สบายดีมาก ๆ เลยค่ะวันนี้ แถวบ้านฝนตกไหมคะ?
อือฮึ สบายดี เอ่อ ยังไม่ ยังไม่ตกค่ะ ตอนนี้เริ่มแดดออกแล้ว ไม่แน่ใจจะตกไหม <chuckles> ใช่ค่ะ
อ้อเหรอ? แถวบ้าน แถวนี้ครึ้มมากเลย เมฆเยอะมากเลย ตั้งแต่เช้าแล้ว
อ๋อ
อืม วันนี้ตอนแรก ตอนแรกจะต้องไป ไปส่งลูกไปโรงเรียน ใช่ไหมคะ แล้ว <chuckles> ลูก ลูกเคลมว่าปวดหัว <chuckles> ก็เลย หยุดเรียน
เอางี้ เปลี่ยน เปลี่ยนดีกว่า ค่ะ ค่ะ อ๋อ อ๋อ เป็น เก่งมากเลยค่ะ เป็นเด็กฉลาด <chuckles> เด็กฉลาดหรือจากอะไรนะ เรียกเอาตัวรอด
อือ <laughs> เรียกเด็กฉลาด แล้วพอได้หยุด พอ พอได้ พอได้หยุดเรียนก็หายแล้วครับ <chuckles>
อืม รู้จักเอาตัวรอดเก่งมาก <laughs>
อืม อืม อืม นั่นแหละ ทุกวันนี้นี่ เอ่อ วัน ๆ ก็ยุ่งอยู่กับลูกอะค่ะ ไม่ค่อยได้ทำอะไร ไม่ได้ ไม่ได้มีทำงานประจำด้วยไง
อืม ค่ะ อ๋อ เออ ดูแลลูกเป็นหลักเนาะคะ
อืม ใช่
อืม
ของน้องมีทำงานไหมคะ? ทำงาน ทำงานประจำไรไหมคะ?
เออ ตอนนี้ไม่ได้ทำงานประจำค่ะ ก็เป็น Freelance อย่างเดียวค่ะ
อือ ก็อยู่บ้านเหมือนกันเนาะ
ก็ ใช่ อยู่บ้าน มัน เขาเรียกว่าไร มันยืดหยุ่นกว่าค่ะ
แล้วปกติออกจากบ้านทุกวันไหมคะ?
ออกจากบ้านไม่ทุกวันค่ะ ส่วนใหญ่อยู่บ้าน ใช่ อืม ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ คือรู้สึกว่า ถ้าออกไปข้างนอกอะมันจะต้องเสียเงินเยอะ ก็เลยรู้สึกว่า เอ่อ อยู่บ้านดีกว่า
ติดบ้านเนาะ เป็นคนติดบ้าน อืม หรือว่าไม่รู้จะทำอะไร? ไม่รู้จะไปไหน? <chuckles> อืม อือ ๆ ๆ
รู้สึกว่าอยู่บ้านประหยัดกว่าค่ะ เก็บเงินไปเที่ยว
ใช่ เก็บเงินไปเที่ยว
ใช่ ๆ
ดีจังเลยอะ <chuckles> อันนี้มีมองอนาคตไหมคะว่า แบบว่าอีก 5 ปีอะไรแบบนี้ เราจะเป็นยังไง? ทำอะไรอยู่?
เอ่อ ค่ะ ก็มอง มองไว้เหมือนกัน 5 ปี 5 ปี หลาย 5 ปี แต่ว่าคือความจริงแล้ว เออ <chuckles> ก็ ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ แบบว่า แต่ว่าถ้าเป้าหมายในการแบบใช้ชีวิตเงี้ยค่ะ คือแบบก็ ก็อยากแต่งงาน อยากมีลูกเหมือนกัน
อืม มาหลาย ห้า ปีแล้ว ใช่ไหมคะ มองทุก 5 ปีนี่เต็ม มองทุกปี <chuckles> อือ อืม มี แพลน ยังคะ?
อยากมี เอ่อ
อีกกี่ปี?
เอ่อ ไม่ ไม่แน่ใจค่ะ คือพร้อมแล้ว พร้อมแล้ว ถ้ามาขอคือได้เลยค่ะ ใช่ ๆ ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ
พร้อมแล้ว เออ รอเธออยู่ใช่ไหม? <laughs> อันนี้คบกันมานานยังอะคะ?
คบกันมา 3 ปีค่ะ ไม่นานมาก
อือ อืม แต่ก็พร้อมแล้วเนาะ
ก็ได้ค่ะ ก็ไม่อยากเสียเวลาชีวิตแล้ว เริ่มแบบอา อายุแบบว่าไปไกลค่ะ
เออ จริงเหรอ? <giggles>
ก็แบบปีนี้เลข 3 แล้วค่ะ ปีแรก <laughs>
โอ้ <chuckles> อืม แต่จริง ๆ แต่ละที ถ้าแต่งงานเร็ว แล้ว แล้วอยากมีลูกเปล่าคะ?
ก็เลย ค่ะ เอ่อ ตอนแรกไม่
หรือว่าอยากแต่งงานอยู่ด้วยกันก่อน?
ตอนแรก ตอนแรกไม่ค่อยอยากมีอะคะ เพราะว่าแบบว่า ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงเขาไปได้ดีแค่ไหน แล้วก็กลัว <chuckles> แบบว่าเห็น ใช่ แบบว่าเห็นคนรอบข้างมีลูก แล้วบางทีลูกดื้อ แบบว่าเกเรแบบเนี้ยค่ะ แบบมีหลาน ๆ เราก็รู้สึกว่า เออ
อือ กลัว อืม ๆ เข้าใจเลย อืม อา ใช่ ถ้าเรา เห็น ถ้าเห็น เห็นตัวอย่างที่ไม่ดี มันก็ จะลดความอยากลงไป
ใช่ ก็เลย ก็เลยกลัวค่ะ ถ้า ยิ่งเป็นลูก ถ้าสมมุติมีลูกผู้ชายก็จะกลัวมาก แบบว่า กลัวแบบว่าเขาไปติดเพื่อน เพื่อนพาไปในทางที่ไม่ดีแบบเนี้ยค่ะ
อืม อือ นึกถึงตอนโตเลยเนาะ อืม ๆ ๆ ๆ ๆ
อือ ใช่ค่ะ แต่ถ้าเป็นแฟนเขาก็คือเขาอยากมีลูก ถ้าเกิดแต่งงานปุ๊บ ก็คืออยากมีลูกเลย ไรแบบนี้ ก็เลย ใช่ ก็เลยแบบว่า อืม ก็ ก็ได้แล้วตอนนี้พร้อม <laughs> ถ้าอย่างงั้น
อ๋อ เหรอ แต่ อืม แต่ถ้า แต่ถ้ามีลูก ก็คือ เขาเรียกไรนะ เวลาส่วนตัวของเราก็จะหายไปเลยนะคะ เออ
ใช่ ใช่ค่ะ ก็เลย ตอนนี้ก็เลยเหมือนเที่ยวกันเยอะเลยค่ะ เพราะว่าแบบเผื่อใช้เวลาก็ให้คุ้ม
อืม ถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่ามีเวลาใช้ชีวิตร่วมกัน ไรเงี้ย เออ เอาให้เต็มก่อน เพราะว่าถ้ามีลูกมามันจะลำบากแล้ว ต้องรอเขาโตไง ถึกกว่าเขาจะไปเที่ยวกับเราได้
อือ ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ คิดเหมือนกัน
กว่าเราจะ กว่าเราจะ <chuckles> จะอุ้มจะแบกเขาไปได้ด้วย ไรอย่างเงี้ย กว่าเขาจะเอนจอยกับเรา อืม แล้วอันนี้คือ เอ่อ แต่ก็ยังไม่มีแพลนที่แน่นอนใช่ไหมคะ? ที่จะแต่งงาน คุยกันยัง?
ใช่ ๆ อืม ถ้าแต่งงานก็ ก็คงมีคุยบ้างอะค่ะ แต่ว่าก็ไม่ยาก ยังไม่ได้เจาะลึกว่าแบบว่าวันไหน เดือนไหนแน่ แต่ว่า แพลน ไว้อาจจะ เออ อาจจะแบบปีหน้าอะค่ะ แบบว่ายังไม่แน่ใจค่ะ <laughs>
อือ ๆ อืม โอ้โฮ แต่เร็ว ๆ นี้เปล่า? อืม แต่ถ้าพร้อมแล้วก็ดีแหละ <chuckles>
ใช่ ๆ สนแต่ว่า
แต่งงานไปถ้าเกิดว่ายังไม่มีลูกก็ เราก็ยัง เราก็ยังเอนจอยของเราได้
ก็ยัง เออ ก็ยังไปได้ค่ะ ก็ยังไปเที่ยวกันสองคน ใช่
อืม อืม
แต่เราก็มี แพลน แบบว่าร่วมกันอีกอย่าง ก็คือแบบว่าอยาก อยากเปิดร้านกาแฟค่ะ
อือ อืม โอ้โฮ ร้านกาแฟเยอะ มาก เยอะมาก ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ทุก ทุกมุม แต่จริง ๆ เครื่องดื่มนะ มันก็เป็น มันก็เป็นสินค้าที่แบบ
อืม ใช่ เออ ใช่
ขายได้เรื่อย ๆ นะ โดยเฉพาะแบบในเมืองไทยอะ
ค่ะ อืม
อากาศร้อน ๆ คือแบบ อื้อฮือ เครื่องดื่มเย็น ๆ แล้วแบบร้าน อยากทำแบบเป็นแบบยังไงอะคะ? แบบเป็นร้านแบบเป็นคาเฟน่ารัก ๆ
ก็อยากเป็นร้านคาเฟ ใช่ เป็นคาเฟเล็ก ๆ ไม่ใหญ่ ใช่ ๆ ค่ะ แบบว่า
มีเบเกอรี อะไรแบบนี้
ใช่ เพราะว่าเราแบบว่า แฟนก็ทำงาน เอ่อ จากที่บ้านค่ะ ก็เลยเหมือนแบบ ก็มีเวลา ก็คือสามารถช่วยกันได้ <chuckles> อะไรแบบนี้ค่ะ ก็อันนี้คือที่ แพลน กันไว้
อือฮึ อืม แล้วปกติคือแบบชอบ ชอบกินกาแฟอะไรแบบนั้นอยู่แล้วด้วยเปล่าคะ?
แฟน แฟนชอบค่ะ ทุกวันเลยค่ะ วันละ 2 แก้ว 3 แก้ว
อืม อ๋อ แบบไม่มีปัญหาการนอนใช่เปล่า? <chuckles>
อืม โอ้ ไม่มีเลยค่ะ หลับสบาย
เออ ดี <giggles>
อันนี้คือลดมาแล้วนะคะ เมื่อก่อนเขากินวันละ 4 แก้ว
โอ้โฮ! แล้วกินแบบไหนคะ? แบบกาแฟดำไหมอะ? หรือว่า
4 แก้ว บางทีไป หก เมื่อก่อนเป็นลัตเตค่ะ
ใส่นม อือ
เป็นลัตเต ก็คือบางที 4 ทุ่มก็กินกาแฟ
โอ้โฮ แต่ก็หลับได้เนาะ คือร่างกายมัน มันดื้อไปแล้วแหละ <chuckles>
แต่ก็หลับได้ อืม คิดว่า แต่ว่าตอนนี้เขาลดลงแล้วค่ะ แล้วก็กินแบบกาแฟดำสลับลัตเตบ้าง
อืม
ค่ะ อืม
อืม ของพี่นี่นะแบบว่า เอ่อ อีก 5 ปีเนี่ย ถ้าเกิดว่ามองตัวเองอยาก อยากเป็นยังไง อยากแบบเป็น อยากอยู่ อยากเห็นตัวเองอยู่ในบ้านริมทะเล <chuckles>
ค่ะ อืม ค่ะ
ชอบทะเล
อ๋อ แล้ว แล้วมี มีแผน
ใช่ แบบว่าอยาก อยากมีบ้านอยู่ริมทะเล แล้วก็แบบว่านั่งชิล ๆ ได้ทุกวัน เดินไป เขาเรียกไรนะ ไปเดินเล่นริมทะเลได้ทุกวัน อะไรแบบเนี้ย แต่ 5 ปีมันอาจจะเร็วไปเนาะ <chuckles> อันนั้นอาจจะแบบ ว่า แบบบั้นปลาย <chuckles>
ค่ะ ค่ะ เออ อืม ปี ก็ไม่เร็วมากแล้วค่ะ <chuckles> ได้อยู่ค่ะ เพราะว่าถ้าแฟน <chuckles>
<laughs> แป๊บ ๆ ห้า ปีเนี่ยแบบ แป๊บ ๆ เนี่ย 1/2 ปีแล้วอะ จะปีหน้าอีกแล้วอะ
อืม ใช่ ก็จริง ก็จริง
เร็วมาก ๆ เลยอะ ยังไม่ได้ทำอะไรเท่าไรเลย
<chuckles> ใช่ค่ะ
พึ่งผ่านปีใหม่มาแป๊บเดียว เอง งงมาก รู้ตัวอีกที อ้าว 1/2 ปีแล้ว
ใช่ ใช่ รู้สึกเหมือนพึ่งไปกินเลี้ยงปีใหม่เมื่อไม่กี่วันนี้เอง เนาะ
อืม ใช่ แบบ
เวลาผ่านไปเร็ว
เร็ว อืม 5 ปีแบบ จริง ๆ ยังทำอะไรไม่ได้มากเท่าไรอะ
อือ
อืม แต่ 5 ปีมีลูกได้ <laughs> ช ถ้าเกิดว่าจะเห็น จะเห็นไรแตกต่าง จะเห็นไรแตกต่างเนี่ย พอมีลูกปุ๊บต่างเลย <chuckles>
พาไปอีกสวนสัตว์ทีไร อือ เออ ใช่ค่ะ แบบว่าต้องอุทิศเวลาให้ลูก
อืม แล้วก็ แล้วคือแบบว่าถ้ามองกลับไปอย่างเงี้ยค่ะ คือตั้งแต่เขาขวบหนึ่ง อะ สมมุตินะ สมมุติมีลูกปีนี้ขวบหนึ่ง จน 5 ขวบคือแบบ โอ้โฮ! คนละเรื่องเลยอะ
ค่ะ ใช่ไหมคะ? แบบว่าทุกปี
อืม จะรู้สึกเลยว่าผ่านไรมาเยอะ <chuckles>
อือ
แต่ถ้า แต่ถ้าไม่ได้มีอะไรทำ ก็เรื่อย ๆ เปื่อย ๆ ก็ไม่รู้สึกอะไร
เออ เราก็จะ ค่ะ อืม
อืม
เราก็จะแบบเห็นเขาเติบโตในแบบ 5 ปี มันจะเปลี่ยนแบบ เปลี่ยนแบบก้าวกระโดดแน่ ๆ เลย หนูคิดว่า <chuckles>
อืม ๆ แล้วอย่างเงี้ย สมมุติถ้าเกิดมองย้อนกลับไปอะ 5 ปีที่แล้ว 5 ปีที่แล้ว หนูทำไรอยู่?
5 ปีที่แล้วก็ยังนั่งทำงานงก ๆ อยู่ในออฟฟิศ
อืม
ค่ะ ก็แบบว่าไม่ค่อย ไม่ค่อยเอนจอย แต่ก็ต้องทำ เพราะว่าเราอยากได้ตังค์เนาะ
อืม
อือ ค่ะ แล้วก็แบบล่า
คืองานออฟฟิศมันก็ มันก็มั่นคง แต่ก็ ก็ต้องมา ด้วยกับ ความอดทน
ค่ะ อืม ใช่ ใช่ค่ะ แบบรู้สึกว่า 5 ปีที่แล้ว น่าจะทำงานบริษัทแรกอยู่ค่ะ ซึ่งแบบไม่ค่อย ไม่ค่อยเห็นการเติบโตในทักษะ เอ่อ ที่เราคาดหวังไว้เท่าไร แล้วก็ไม่ ไม่เห็นการเติบโตของบริษัทเท่าไรค่ะ ตอนนั้นก็เลยรู้สึกแบบ รู้สึกว่าอยาก อยาก อยากย้ายบริษัทไปที่มัน อะไรที่มันมั่นคงกว่านั้น แล้วก็ เออ ให้เราได้พัฒนาทักษะไปเพิ่มเรื่อย ๆ อะไรแบบเนี้ยค่ะ
อืม อืม ค่ะ อืม อ๋อ อืม ๆ ๆ อยู่นานไหมอะคะ? บริษัท บริษัทแรก อืม
ที่แรก บริษัทแรกอยู่ประมาณเกือบ 4 ปีเลยค่ะ
โอ้โฮ! โอ้โฮ! อดทนนะเนี่ย
ใช่ แบบว่า เพราะว่า <chuckles> เหมือนมันเป็น สตาร์ตอัป ค่ะ แบบเป็นแบบบริษัทเล็ก ๆ ของคนไทย ก็คือเหมือนเขาเป็นเพื่อนกัน เจ้าของเป็นเพื่อนกัน แล้วก็แบบว่ามีพนักงานอยู่ประมาณไม่ถึง 10 คนเลยค่ะ
โอ้โฮ อยู่ได้ตั้ง 4 ปี อืม อืม ค่ะ อืม ช่วย ๆ กันทำ
อืม ใช่ ช่วย ๆ กันทำ ก็เลยแบบ ตอนแรกก็ทำตำแหน่งเดียว สักพักก็ได้หลายตำแหน่ง แต่ว่าก็ไม่เป็นไร เราก็ทำได้ ก็ ก็ได้ทำหลายอย่าง แต่ว่าพอทีนี้ด้วยความที่บริษัทเล็ก แล้วมันไม่ค่อยได้เติบโตไปมาก ใช่ไหมคะ แบบทุกอย่างมันก็เลยจะแบบเหมือนเดิม เป็น Routine ที่เหมือนเดิมทุกวัน
<laughs> อืม อือ ๆ ๆ เราก็ไม่ได้ทำอะไรใหม่ ๆ เนาะ
ค่ะ แล้วก็ ใช่ แล้วก็บางทีก็แบบลูกค้าน้อย ก็จะแบบรู้สึกว่า ตัวเองเป็นคนขี้เกียจขึ้นแบบเยอะมาก ๆ เพราะว่างานสบาย ส่วน ใหญ่ ก็คือสบาย มันจะมีช่วงที่ลูกค้าเข้ามากับช่วงที่แบบไม่มีแบบเนี้ยค่ะ มันก็จะแบบทำให้เราเป็นคนขี้เกียจ ใช่ ๆ ทำให้เป็นคน ขี้เกียจ
อืม อืม อือ ก็ไม่มีไรทำ อืม โอ้โฮ แต่ยังอยู่ได้ตั้ง 4 ปีแน่ะ
ก็ ใช่ค่ะ เพราะว่าน่าจะเป็นเหมือน คอมฟอร์ตโซน ของเรา
<chuckles> สงสารบริษัทหรือเปล่า? อยู่ด้วยความสงสารหรือเปล่า? <chuckles>
จริง ๆ ก็แอบสงสาร เอ่อ เคยชิน ตอนแรกแบบไม่กล้าออกจาก คอมฟอร์ตโซน ด้วยค่ะ แล้วก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองไปแล้วแบบ <tsk> จะทำได้ไหม ไรแบบเนี้ยค่ะ ก็เลยแบบว่าไม่ได้หาอะไรที่มันเป็นจริงเป็นจัง พอเริ่มหาปุ๊บ ก็ ก็เนี่ยละค่ะ ก็เลยได้ออก <giggles> พอหาจริงจังก็เลยได้ออกเลยค่ะ
อยู่ด้วยความเคยชิน อืม อืม <laughs> อืม อืม อ๋อ นี่ก็คือทำ ทำมาบริษัทเดียว ใช่ไหมคะ? หรือว่า
อืม ค่ะ ทำมา 3 บริษัทค่ะ
อ๋อ เหรอ?
ค่ะ คือเหมือนตอนนั้นบริษัทแรกเรียนจบปุ๊บ ประมาณไม่กี่อาทิตย์ค่ะก็ทำงานเลย เพราะว่าเหมือนเขาแบบติดต่อมาช่วงที่แบบใกล้ ๆ จะเรียนจบแล้ว อะไรแบบเนี้ยค่ะ
อืม อืม ๆ
อืม
โอ้โฮ
ก็เลย ก็เลยอยู่ตั้งแต่ก้าวแรกเลยค่ะ ก็ทำ ทำมา เราก็เลยทำงาน ก็เลยย้ายไปอีกบริษัทหนึ่ง ก็นั่นก็คือแบบ โอ้โฮ! เครียดจริงจังเลยค่ะ แบบเหมือนจาก <giggles> งานหนักแบบไม่กล้าลาหยุดเลยอะ ใช่ ๆ คือแบบจริงค่ะ คือทุกวัน 8 ชั่วโมง ก็คือ ก็คือ 8 ชั่วโมงมีพักกินข้าวแค่ 1 ชั่วโมงเท่านั้นปุ๊บจบ แค่นั้นไม่มีแบบมานั่ง แบบนั่งคุยเล่น แบบเนี้ยค่ะ แทบจะไม่มีเลย โทรศัทพ์จากเคยใช้เวลา เกือบจะตลอดเวลา ก็เลยแบบเปลี่ยนไปเลยค่ะ แบบว่าง
อือฮึ อ้าว หน้ามือเป็นหลังมือ <laughs> อืม ๆ อือฮึ แต่งานคือแบบว่าแนวเดียวกันเปล่าคะ?
งานก็ต่างกันค่ะ แต่แบบมันก็จะ เอ่อ อยู่ในช่วงที่แบบเป็นเซลส์คล้าย ๆ กัน แต่ว่านี้จะเป็นแบบ ตอนนั้นเป็นซัป เซลส์ซัปพอร์ตค่ะ แต่ว่าเขาก็จะมีแบบตัวแทนที่เราต้องไปซัปพอร์ตเป็นตัวแทนค่ะ ก็คือจะมีประมาณ 3 เจ้า ต้องไปคอยว่า เขาจะสั่งอะไรเข้ามา คอยตามของให้ ไรแบบเนี้ยค่ะ ก็เลยแบบ มันก็เลยต้อง
อือ อือ ๆ อืม อ๋อ อือ อืม แต่ว่าง ๆ เลยยุ่งทั้งวันเลย
ใช่ค่ะ มันก็เลยยุ่งทั้งวัน คือจันทร์ถึงศุกร์
พอยุ่ง พอยุ่งก็ยุ่งเกินไป ใช่ไหม? ไม่มี ความ ไม่มีความพอดี ออกดีกว่า <chuckles>
ใช่ ๆ ๆ ใช่ คือมันยุ่งแบบไม่สามารถจะลา ไม่กล้าลา อย่างงี้ดีกว่า เพราะว่าถ้าเกิดเราลาปุ๊บ คนอื่นต้องทำงานแทนเรา แล้วเขาก็จะงานเพิ่มเป็น 2 เท่าค่ะ ก็เลยไม่กล้า อืม
อือ ๆ อ๋อ อืม ๆ เออ เนาะ ทำงานบริษัทเนาะ มันก็จะแบบ
ใช่ ๆ
ต้องกังวลหลายอย่าง เพราะเราไม่ได้ทำคนเดียว
ใช่ ใช่ค่ะ
มีเพื่อนร่วมงานด้วย อืม ไม่ได้ว่า ว่าคิด แบบว่า <tsk> จะ คือตอนนี้ยังอยู่บ้านเลี้ยงลูก ใช่ไหมคะ แต่ก็แบบเนี่ยเดี๋ยวลูกใกล้โต ลูกก็จะเข้าโรงเรียนกันหมดแล้ว ก็ยังคิดแบบจะกลับไปทำบริษัทดีไหมเนี่ย แต่ก็ยังสองจิตสองใจ อืม
ค่ะ อือฮึ
เพราะถ้า นั่นแหละ <chuckles> เพราะถ้าทำบริษัทก็ มันก็จะเหมือนแบบ เหมือนกับชีวิตเราก็จะติดอยู่ตรงนั้นเนาะ
ใช่ เวลามันก็ ในการแบบใช้ชีวิตกับครอบครัวมันจะหายไปเยอะ
อืม
แล้ว แล้วช่วงนี้มี ท ท มีทักษะอะไรใหม่ ๆ อยากเรียนรู้เพิ่มไหมคะ?
เงิน <chuckles> อยากเรียนรู้เพิ่ม อยากเรียน อยากเรียนพวก เอ่อ ไอ้เนี่ยค่ะ เอไออะ เห็น เห็น เพราะว่าช่วงนี้แบบมาแรงมากเลย เห็นคนโน้นคนนี้ก็ทำโน่นทำนี่ เออ แต่แบบใช้ไม่เป็น <laughs>
อ๋อ ค่ะ อืม ใช่ ๆ ๆ ลองเริ่มจาก ChatGPT <chuckles> เออ ค่ะ
เคยแบบคุยแล้วคุยไม่รู้เรื่องอะ <chuckles>
อือ ลองแบบว่า
อือ บางทีแบบ เออ พอสั่งไรไป ไม่เห็นได้อย่างที่อยากได้เลย อะไรแบบเนี้ย อืม คือแบบยัง ยังไม่รู้ ยังไม่รู้วิธีที่ ที่ถูกต้องมั้งคะ เคย เคยลองดู แต่ว่าไม่ได้ใช้อันที่แบบที่ต้องเสียตังค์เนาะ ที่อันที่ฟรีอะค่ะ เออ อือ มันก็เหมือนทั้งช้าด้วย แล้วก็บอกอะไรไปรูปมันก็ออกมาแปลก ๆ อะ บางทีแบบ <chuckles> เคยเอารูป รูปลูกมาทำเล่น อย่างเงี้ยค่ะ ลูก มี 3 มือเฉย แบบอะไร เนี่ย
เออ เข้าใจ ๆ Gen เคย Generate รูปไหมคะ? โอ้ ใช้ ค่ะ เหมือนกัน ๆ อ๋อ อ้อ ใช่ ๆ อือ อ๋อ อืม เข้าใจแล้ว เคยทำแล้วแบบไม่ได้ ไม่ได้เหมือนกันค่ะ รูปแบบ รู้สึกผิดหวัง มาก <chuckles>
เออ ๆ ใช่ โอเค แบบ เฮ้ย <chuckles> มันก็ต้องไปให้สมจริงหน่อยไหม?
เออ
บางที
แต่เราว่าเคย ค่ะ เคยให้ทำอย่างอื่น ก็คือแบบเขียนคำว่า Letter ให้ แล้วก็มาปรับเองอีกทีหนึ่งแล้วส่งไป ปรับ ช่วยกันปรับออกมาโอเคอยู่เลยค่ะ
อือ อือ แต่เดี๋ยวนี้แบบ โอ้โฮ ชีวิตง่ายมากเลยอะ พวกเอไอมาช่วยแบบทำได้แทบทุกอย่าง ไม่ต้องจ้างคนแล้วอะ
อือ ใช่ ๆ รู้สึก ใช่ค่ะ
อืม เดี๋ยวคนจะตกงานกันหมดแล้ว <chuckles>
ต แต่ว่าก็ยังต้องใช้คนอยู่ ให้เป็นคนสั่ง เอไอ
ใช้คนสั่งเอไอ <chuckles>
อืม อาจจะต้องเพิ่มทักษะ ที่เอไอเข้าไม่ถึง
อือ ใช่ ต้องหัดแบบ ให้ ให้ เขาเรียกว่าอะไรนะ ป้อนคำสั่ง เออ ให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการ อือ โอเค วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
ใช่ ใช่ค่ะ ค่ะ ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
ไว้คุยกันใหม่นะ <chuckles>
ค่ะ